Eu queria conversar com você e te pedir dicas e conselhos, eh, nesse sentido, nesse tema que é sobre, eh, estabelecer alguns aju a eh limites pra ajudar os amigos. Eh, principalmente, assim, amigos novos que, eh, sei lá, a gente conhece há pouco tempo e às vezes vem pedir algumas ajudas, assim, que são desproporcionais ao tempo de amizade, enfim. Eh, eu não sei É, eh, por exemplo, eh, eu vo vo vo vou te citar, vai, um exemplo aqui, né, eu tive e e assim, eu acho que é uma questão cultural também, eh, como brasileiro, né, que a gente tem mais receio, assim, do que que o americano ou europeu de falar "não", né. A gente é muito cheio de dedos e, eh, aquela aquela é, aquela polidez, assim, tipo, você você praticamente se desculpa por não poder ajudar, porque parece que a gente tem que tá sempre disponível, né. É, e e eu por e eu vou citar um exemplo aqui que é foi uma coisa que que aconteceu comigo e que que deu uma balançada até na relação, né. Mas eu tinha uma amiga, né, que ela ela estava ela tem uma fi tinha uma fi tem uma filha adolescente, tô falando no passado, porque a gente acabou é, não se falando tanto.
Aham. Aham, <chuckles> tá. Sim. Total. Sim, total. Uhum.
Mas, eh, ela teve uma situação com a filha dela mais velha. A filha dela mais velha estava sofrendo algumas, eh, algum bullying na escola, eh, as crianças estavam s "as criança", né, ela estava no middle school, já era mais adolescente, e os amigos estavam sendo bastante malvados, assim, né. E e aí teve um dia, essa situação aconteceu que a eh, um dia ela me ligou, porque e e ah, e essa minha amiga, ela tinha dificuldade com inglês, então eu a andei ajudando ela com vai consulta no médico, fui com ela, tudo mais, e e aí ela me ligou um dia, nessa altura eu estava trabalhando, trabalho de finanças corporativas, tal, e não tinha tanta flexibilidade de horário, quando eu fui com ela no médico, foi uma s uma altura que eu não estava trabalhando ainda, né.
Certo. Aham. Tá. Uhum.
E e aí ela falou: "Ai, eh, eu preciso eu precisava de alguém que fosse comigo na escola pegar a Duda, porque ela acabou de de levar um chute dos colegas", tipo, eh, a menina foi agredida, sabe.
Aham.
E aí eu eu falei eu falei e e, tipo, eh, eu eu f falei pra ela na na ela me ligou 8h,, eu falei: "Olha, eu quero queria muito ajudar, mas eu tenho uma reunião com a minha chefe em meia hora e eu não vou conseguir ir". Eh uma eh, a gente mora tipo como se fosse o ABC em São Paulo, cidades pequenas, próximas, e aí eu ia ter que dirigir ma mais de meia hora até a cidade dela, ainda pegar ela em casa, levar na escola, tal. E depois disso, assim, eh, porque eu não pude ir, porque eu tinha essa reunião de trabalho, ela tipo virou a cara pra mim, sabe. <chuckles>
Tá. Hum. Tá.
E e aí, assim, eu me s eu me senti muito mal, assim, de não ter podido ajudar, mas eu falei: "Gente, eh, tem que ter limite também, né? A a a questão dela eu entendi que foi sensível, a menina foi agredida e tal, mas eu preciso ir para o trabalho, né".
Grave. <chuckles> Sim. Mas assim
E e aí acabou que, é pode falar.
não, é continua, continua.
É, não, mas e aí, assim, o lance é que, eh, isso acabou rompendo com a nossa relação. E e aí teve outros casos aqui também. E aí, assim, eu vejo, às vezes, que a gente fica, eh, meio isolado, às vezes, sabe, assim, porque as pessoas, às vezes, vêm com necessidades que na alt na na, assim, na altura a gente teve que falar" não". E aí a pessoa simplesmente acha que que que a nossa amizade não não valeu de todo o resto, sabe?
Aham, total, mas eu acho que isso é um grande problema da sociedade de uma forma geral. E eu vou falar uma coisa em relação a esse lance dessa sua amiga, antiga amiga, né, ex-amiga, eh, que você não tem culpa nenhuma, pelo amor de Deus. Tipo assim, você estava indo trabalhar, eh, ela tinha expectativa em relação a você talvez porque você ajudou muito. E você ajudou muito porque você podia, assim como, se você pudesse você teria feito isso de levar a criança para o hospital e tudo mais. Ela sabia que você ajudaria ela.
É. Sim. Sim. Sim. Sim.
Mas ela não contava que você fosse ter esse, né, compromisso, que era o seu trabalho, e não tinha o que você fazer, porque você sabe que com certeza você faria isso. Agora, você não ter ajudado ela, quebrou uma expectativa dela. Não é um problema seu, é um problema dela que criou uma expectativa. E além do de tudo, ela se des porque uma coisa é: "Ah, eu vou ficar chateada na hora", porque tá com a cabeça ali pilhada, né, preocupada com a criança, ficou desapontada com você. Embora eu acho que é uma coisa entendível, né, porque você estava indo trabalhar. Eh, vamos supor que não. Pra ela foi uma uma grande questão ali no momento, depois passa. Então, eh, foi ela quem perdeu a amizade porque ela quis. Não é uma culpa sua, porque você sabe que você teria feito diferente. E o problema que eu falei é da sociedade de uma forma geral, eh, é de sempre criar expectativas com relação ao outro. E a aí, como as pessoas sabem também, e aí a gente entra em você especificamente, as pessoas sabem que você é uma pessoa que ajuda e você ajuda porque você quer, porque você pode. Então as pessoas acabam dando você de boazinha e vão sempre ir pedindo as coisas, porque sabe que no fundo você vai fazer.
Sim. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Sim. Sim. Aham. Sim. Hum. Sim, eh, e e assim, e eu na altura eu fiquei chateada, porque, é geralmen é exatamente o que você falou, né, eu já tinha ajudado ela com outras coisas em outros momentos, e eu também sou uma pessoa, assim, de fácil manutenção, porque eu não peço nada, sabe, e, é eu sou super independente, assim, é um é um é um eh, saí do Brasil tem 7 anos, aí 1º nós moramos em Portugal, depois mudamos para os Estados Unidos, eu e minha família, né, e a gente acostumou a se virar, assim. Eh, até porque a gente sentiu algumas vezes que se a gente pedisse alguma coisa, a pessoa vi vinha às vezes com, eh, pedia alguma coisa de volta completamente desproporcional, sabe, assim, então a gente a gente prefere já nem pedir, é. E e aí é óbvio, é o que você falou, eu teria eu teria, imagina, se eu t tivesse tido condições, eu teria ido com ela na escola, a gente teria conversado, a menina, assim, não foi um chute que, eh, que machucou muito, mas foi uma situação de violência, pelo amor de Deus, né, e
Aham. Aham. Certo, sim. Com certeza, principalmente psicológica, né.
exato, é, e mas assim, eu eu realmente não não estava podendo naquele mo momento, eh, eu sugeri também, falei: "Olha, eh, se você, eh, se tiver com se você tiver que ir sozinha, tal", porque assim, p pra mim ela ia pedir pra alguma outra pessoa, né, mas eu falei: "Se você tiver que ir sozinha, me liga de lá então, quando você tiver na sala da diretora, enfim, eu converso com ela". Porque uma coisa assim, que ela queria passar a ideia pra diretora que aquilo era um absurdo, que não podia acontecer com a filha dela, né, só que, e o marido o marido dela tava viajando, né, eh, ele tava em Nova York e e aí eu falei: "Ou então", eu sugeri, né: "Ou então, se eu não puder falar na hora, liga para o seu marido e ele fala com a escola, porque ele fala inglês também", e aí ela falou: "Não, não, eu não quero ligar pra ele, não vou ligar pra ele", aí eu falei: "Gente, eh, parece que o trabalho dele é mais importante que o meu", sabe. <chuckles> Porque, é, ti tipo, porque ela passou as assim, uma impressão de que ela não queria incomodá-lo lá em Nova York, mas eu que tivesse largado a minha reunião pra ir lá acudi-la, sabe.
Aham. Aham. N não, total. Aham, mas isso é muito por conta de que talvez você seja a pessoa que estaria mais disposta e ela não não conheço o marido dela, você conhece pra dizer com mais propriedade, mas talvez ele não fosse tá ali tão disponível é porque ele também, né, estaria longe, eh, mas talvez porque você acudiria de uma f melhor forma na situação.
É, eu n eu eu eu assim até pode ser, mas assim, ele é o pai, né, <chuckles> e aí eu falei eu sugeri é, sim, é, eu sugeri ele porque também eu sabia que que ele já tinha porque como essa situação de bullying com a menina já vinha acontecendo há algum tempo, eh, ele só se só tinha se tornado físico naquela ocasião, mas ela já tava sendo chamada de nomes, hostilizada, já estava uma questão chata, que a família dela já estava em contato com a escol ...cola pra endereçar. E o marido já tinha ido em várias reuniões com a diretora pra conversar sobre a situação da menina, né. E então ele tava muito mais a par desse histórico até do que eu, e aí foi por isso que eu sugeri, né, falar falar com ele, porque além de ser o pai, né, eh, ele ele já estava acostumado a lidar com a escola, e aí eu também não sei se ela se ofendeu, porque eu sugeri que ela ligasse talvez para o marido dela e não pra mim, entendeu. E, hum, mas enfim, eh eh, eu tava ali tentando estabelecer um um limite do tipo de ajuda que eu poderia, eh eh, prover pra ela naquele momento e e passando também a minha necessidade da minha agenda, que aquele mo naquela hora não estava não estava livre pra ela, como teve em outras vezes que eu que eu ajudei ela, e ela ficou completamente ofendida. <chuckles>
É, total, total. Aham. Aham. Aham. Sim. É, eu, assim, eu sinto muito por isso, eh, em relação a essa questão, eu n eu não sei nem como expressar ou o que falar, porque realmente por ser uma amiga, é muito chato ter acabado uma amizade com uma questão dessa que você nem fez, porque você não queria, se você não tivesse feito, porque você não quis, é uma coisa e eu também ficaria chateada. Mas você não poderia ter feito, e você ainda tentou encontrar alternativas ali pra ajudar da forma como você poderia. Então por isso que, de novo, eu venho com esse papo de era uma expectativa dela e um problema dela em relação a você, e o que eu posso dizer pra você, até pra futuras amizades, amizades que você tá agora convivendo, enfim, em situações, é
É. Sim. Sim, claro. Sim. Certo.
falar mais "não", mesmo para as pessoas, as pessoas entenderem os seus limites, porque ser boazinha demais nem sempre é tão legal assim, e, eh, tem um negócio que é: "Quando você fala 'não' para os outros, você tá falando 'sim' pra você mesma".
Sim. É. Pois é. Nossa, essa essa é uma boa viu, adorei isso.
Então você e eu acho que é isso, sabe? Se respeita, faz aquilo que você quer no seu tempo, eu acho que na vida a gente, lógico, tem que entregar pros outros, mas a gente tem que ser um pouco egoísta também, no sentido de: "Aquilo vai fazer bem pra mim? Se não vai, eu não vou e eu vou falar que não, porque, de novo, eu f é, toda vez que eu falo 'não', eu tô falando pro outro, eu estou falando 'sim' pra mim mesma". Então você, não é você colocar limites para os amigos, é você colocar limite pra você mesma.
Sim. É. Hum. Sim. Sim. É. Não, e você tá certa e eu eu eu eu eu já concluí isso exatamente isso que você falou, que eu tenho que tá menos disponível às vezes, sabe, porque a cria uma expectativa no outro, do mesmo jeito que você colocou, que que às vezes eu não vou poder corresponder, desculpa, né, então já vamos nem criar essa expectativa, sabe assim, é.
Aham. Uhum. É, não, eu acho que eu acho que é isso, você fazer o que você pode dentro da sua disponibilidade e vontade também, sabe, lógico que "ai, eu preciso de ajuda". "Não, eu não vou, porque eu não quero". Se eu posso ajudar e tudo mais, tudo bem, mas é isso que você falou também, não estar disponível o tempo inteiro, porque senão as pessoas vão achar que você vai tá sempre disponível e que elas vão poder te usar sempre.
Sim. Sim. Sim. É, aquela ajudinha assim acaba virando uma ob obrigação, né. <chuckles>
Exato.
Mas olha, obrigada pelos seus conselhos, foi ótimo falar com você, te ouvir um pouco, foi foi foi bom pra mim.
Ah, eu que agradeço a confiança e sempre que precisar eu tô à disposição.
Obrigada.